Evindeki ev işleri paylaşımını, eee, nasıl yapıyorsun? Biraz bahseder misin?
Tabii, eee, ya, biz evde 2 kişi yaşıyoruz; eşimle beniz sadece. Emm, ev işleri de genellikle paylaşımlı oluyor. Eee, ikimiz de aşağı yukarı benzer saatler çalışıyoruz. O yüzden, eee, belli bir sistemimiz var. Aslında biraz keyif üzerine kurulu bir sistem ama, eee, pa paylaşıyoruz genel olarak yani.
Evet. Evet. Evet. Peki, <clears throat> bu paylaşımı karar verirken, eee, nasıl oldu? Şimdi birbirinizi çok uzun zamandır tanıyor muydunuz? Aynı evde yaşamış mıydınız? Hani, herkesin yapmak istediği, yapmayı sevdiği ya da sevmediği işler vardır muhtemelen. Şimdi aranızda sessiz bir anlaşma olup herkes, böyle, kendi görevine mi başladı, yoksa, böyle, eee, oturup, işte, yapılacak işler deyip, konuşup, eee, karar verip mi yaptınız, yoksa zamanla böyle bi daha mı rayına oturdu? Nasıldı sizdeki işleyiş?
Hı hı. I hı. İii, tabii. <chuckles> Hı hı. Eee, şöyle, aslında biz eşimle, eee, beraber ol beraber olmaya başlamadan önce de ev arkadaşıydık. Eee, öyle bir, eee, şey var, eee, sistem var. Zaten beraber yaşamayı biliyorduk, eee, ama, ı tabii evlendikten sonra işte o zaman 3 kişiydik. Şimdi, o evlendikten sonra 2 kişiye, eee, sadece ikimiz bir eve çıktık. Emm, aslında bazı işler, eee, ya, her iş paylaşılıyordu ama zamanla, eee, konuşarak aslında i bazı işleri, eee, birbirimize bıraktık. İşte, atıyorum, o tuvaleti temizlemeyi sevmiyor, ben onu yapıyorum ama onun karşılığında, işte, ben de çamaşır yıkamayı sevmiyorum, eşim de çamaşırları yıkıyor gibi. <chuckles> Ya, evet, biraz öyle ama olsun.
Hımm. Ne güzel. Harika. Hı hı. Hımm. Ama çamaşırı makina yıkıyor zaten ya! sana haksızlık olmuş. <chuckles> <chuckles> Değer sevdiğim için diyorsun, değil mi? Peki, mesela yemek yapmak kimde? O çünkü önemli bir şey, yani, sadece görev değil çünkü yemek yapmak. Bir de yemeği lezzetli yapmak, eee, da önemli olduğu için, hani, kim daha, eee, lezzetli yapıyor, kim yardımcı oluyor sadece yaparken?
I hı. <chuckles> Evet. Hı hı. E, tabii. Hı hı. Şöyle, ya, yemek aslında bizde ikimiz de yemekten pek hoşlaşmıyoruz. Böyle bir durum var. Imm.
Yemek yapmaktan mı, yemek yemekten mi?
O biraz daha eşim birazcık daha yemek yemeye daha yakın benden. Ben yemek yapmayı da, yemeyi de, düşünmeyi de sevmiyorum. Evet. <chuckles> Eee, o paylaşılıyor birazcık, o da yemek yapmayı çok sevmiyor. Eee, paylaşılıyor biraz ama bir de eşim yabancı benim, o yüzden mutfaklarımız da aynı değil. Eee, ben tü lerini özlüyorum, Türk yemeği yapmak istediğim zaman da ben yapmak zorunda kalıyorum dolayısıyla.
Gerçekten? A, çok enteresan. Peki. Hımm. Hımm. O zaman evet. Evet, doğru, yani, onun bilmediği bir yemek olduğu için. Peki, yemek, eee, yemeyi sevmiyorum demen enteresan geldi. Yani, biraz konu dışında olacak ama nasıl besleniyorsun peki? Sadece doymak için mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, şöyle ki eğer yemek yemek zorunda olmasam yemek yemem. O kadar sevmiyorum yemek yemeyi ben. İii, bu
Peki, acıktığında ne yapıyorsun? <chuckles>
Iıı, yani, yemek yiyorum tabii ki. İii, düzenli ve, eee, sağlıklı da beslenmeye çalışıyorum aslında. Eee, ama, yani, zevk alarak yediğim bir yemek hatırlamıyorum ben hiç hayatımda.
Tamam. Hıı. Çok enteresan. Gerçekten, yani, Türkiye'de bir sürü yemek var, farklı ülkelerde var. Hiç, yani. Bazıları için yemek yemek, hayattaki yaşama amaçları. Yani, restorana gidip özellikle, işte, 4-5 kişi gidip farklı farklı yemekler sipariş verelim ki hepsinden tadalım diye. Se gerçekten çok enteresan ama, eee, kilon, eee, her şeyin, sağlığı yerinde değil mi?
I <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Tabii, tabii, yok. Yani, öyle bir derdim yok. Yani, zayıfım tabii ki ama hep zayıf oldum. Bu biraz da genetik bir şey. Babam da çok zayıfmış benim, benim yaşlarımdayken. Eee, yani, zayıfım. Evet. Hayatımda bir kere 60 kiloyu gördüm sadece. Iıı, evet evet. Ama, yani, sağlığım falan yerinde. Tabii tabii.
I hı. Evet. Öyle mi? Sağlıklıysan sıkıntı yok. Evet, harika. Peki, eee, şimdi görevler, ev işteki iş paylaşımına, eee, geri dönecek olursak. Eee, görev dağılımında gereksa eee, geleneksel rollerde, eee, rollerden kaynaklı iş sahiplenme olduğu mesela şimdi kadınların yapacağı, erkeklerin yapılacağı işler gibi. Örnek verecek olursak, hani, genelde yemeği, iii, işte, biraz daha kadınlar, hani, yapar ya evde. Erkekler biraz daha, işte, daha ağır işler; işte, çöpü dökmek olsun, işte, ne bileyim, ütüden erkekler çok anlamaz ya da hoşlanmaz. Hani, kadınlar, eee, daha çok yapar falan gibi. Hani, kadının vücudunun erkeğe göre daha narin, eee, ya da daha az güçlü olmasından kaynaklı, işte, işlerde biraz daha güç gerektiren şeylerin erkeklerin paylaşması gibi. Sizde var mı bu tarz bir, eee, yani, geleneksel, eee, yöntemle yapılmış bir iş bölümü?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. E <chuckles> Hı hı. Hı hı. Imm, tabii. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Eee, yani, tabii biraz daha ağır işler, bir ağır bir şeyi kaldırılacağı zaman vs. eee, ben, daha çok yapıyorum tabii ki. Eee, benim bir de, işte, ııı, ağır işte çalışmışlığım da var, yani, ııı, işte, şaraphanede vs. çalışıyordum ben bağlarda, tarlalarda. Eee, orada çok, işte, ağır kaldırma, indirme, yoğun performans falan vardı. O yüzden, tabii daha ağır işleri ben yapıyorum evde. Ama, hani, geleneksel rol dediğin zaman, eee, hani, kadın şu işi yapar, erkek şu işi yapar gibi bir ayrım genel olarak yok bizde. Yani, herkes her işi yapıyor, sonuçta ev paylaşılıyorsa iş de paylaşılıyor yani.
Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Hıı. Çok güzel. Harika. Peki, bunlar yazılı kurallar mı var, yoksa herkes bir işin ucundan tutuyor, sevmediklerini yapmıyor mu sadece?
Hı hı. <giggles> Eee, yok, yazılı kural yok bizde. Herkes bir bir şeyin ucundan tutuyor. Eee, sadece, işte, o, aaa, üzerine anlaştığımız, ben şunu sevmiyorum, sen şunu sevmiyorsun noktalarında tek başımıza kalıyoruz. Onun dışında beraber herkes bir işin ucundan tutuyor.
Hıı. Peki çöpü kim atıyor?
<chuckles> Çöpü beraber atıyoruz. <chuckles> Şöyle, burda <clears throat>
Var mı? <laughs> İkimiz bir yerden tutuyoruz, o bir tarafından... <laughs>
<chuckles> Ya, burda şu an bizim yaşadığımız ülkede, eee, geri dönüşüme çok önem veriyorlar. Iıı, o yüzden bir çöp yok. Eee, <chuckles> ya, bir çöp yok. Bir kişinin taşıması çok mümkün olmuyor. Çünkü kâğıtla karton bile ayrı poşetlerde, tabii, yani, kâğıt, karton, teneke, cam, ev atığı, çöp, eee, işte, yemek atığı, hepsi ayrı ayrı poşetler. O yüzden tek kişi bir kere de götüremiyor.
Evet, onu mu paylaştınız? Camlar sende. <chuckles> Hımm. Öyle mi? Hımm. Çok enteresan. Evet.
Eee, o yüzden beraber yapmak zorunda kalıyoruz.
Orada var mı iş bölümü? Kâğıtlar bende, camlar sende, plastik. Aynı yerde mi peki çöp kutuları?
<laughs> Yok ya, yok. O artık kim neresinden tutarsa. Evet, evet. Aynı yerde.
Hımm. Tamam. Bazen çünkü, işte, kâğıtla cam bir yerde oluyor, işte, eee, diğer atıklar başka yerde oluyor. O yüzden mecburen, hani, farklı yollardan gidiyor. Peki, şimdi, eee, zaman, enerji ve yeteneklere göre, eee, bölüşme yaptınız mı? Mesela, <smacks lips> işte, senin, eee, aslında sen aynı zamanlarda aşağı yukarı çalıştığını söyledin, değil mi? Eee, şimdi yetenek dediğinde de aslında belki yemek yapmada, eee, kim daha iyiyse o yapar dedik ama, eee, siz de ikiniz de yemek, eee, yapmakla ilgili bir hevesiniz yok demiştin. Okay, o zaman <chuckles> bu kısmı sormuyorum. Herkes bir şekilde işin ucundan tutmaya çalışıyor. Peki, eee, hiç tartışma çıktığı oluyor mu? Mesela sen, eee, tuvaleti temizlemen gerekiyordu, yapmadın, eee, bir şey oldu, eee, üstünden 1 gün geçti, 2 gün geçti, karşı taraf da bekliyor yapılmasını ama sana da bir şey demiyor ama sen de o da demediği için öyle bir yattın üstüne, bir 1 hafta geçti. Şimdi, böyle, eee, şey oluyor mu? Tamam, hani, bir şey demedim ama, hani, bu tuvalet de temizlenmesi lazım, bak benim gözüme batıyor falan, öyle bir hiç, iii, bu arada tuvalet tabii ki de, eee, şey, eee, örnek olsun diye söyledim. Böyle, yaşadığınız <swallows> bir anınız oldu mu? Böyle, hani, bir taraf beklerken diğeri yapmadığı için, iii, bir tartışmanız oldu mu hiç?
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Tamam. Evet. Hı hı. Evet. Imm, tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, tabii tabii. Hı hı. Hı hı. Eee, yani, mutlaka bu e evde yaşarken olan şeyler, eee, herkesin de arasında oluyordur belki diye tahmin ediyorum.
Tabii ki. Mutlaka.
Eee, yani, bu tarz gerginlikler yaşanıyor ama, eee, çok, böyle, kavgaya dönüşmüyor en azından. Çünkü, ııı, ya, birbirimizden beklentimizi biliyoruz. Bir de yaşadığımız yeri düzenli tutmak istiyoruz hep.
Hımm. Evet. Evet.
Eee, o yüzden çok aksayan bir iş olmuyor ama tabii bazen insanlık hâli sonuçta. İşte, 2 hafta hiçbir şeye dokunmadığımız oluyor. O zaman da zaten modumuz düşüyor, yani, ikimizin birden modu düşüyor. O yüzden hemen girişip, eee, hallediyoruz onu, yani, birinin enerjisi yoksa öteki hallediyor aslında.
Hı hı. <chuckles> Harika. Birbirinize o anlamda destek oluyorsunuz. Bu da çok önemli. "Hayat müşterektir." derler ya, sizde de aynı şekilde. Çok güzel. Peki hiç, eee, destek aldığınız oluyor mu? Mesela evde derin temizlik yapılacak, eee, ne bileyim ya da, eee, yemek yapmak istemiyorsunuz, işte, eee, bu ay yemek yapmayalım, işte, eee, aylık, eee, bir menü belirleyip bir yerle anlaşalım; sabah, öğlen, akşam bize göndersin vs. gibi. Hiç, böyle, bu tarz bir servis, eee, aldınız mı? Eee, almayı düşünüyor musunuz? Ne düşünürsün bu konu hakkında?
Hıı. Tabii, tabii. Hı hı. <chuckles> Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Iıı, yani, öyle 1 ay yemek yapmayalım dediğimiz hiç olmuyor. Çünkü hem ekonomik olarak çok mümkün değil bu bence, ııı, hem de m m yani, yemek evde piştiği zaman ben birazcık daha iyi hissediyorum. Yemek yemeyi sevmesem de en azından, hani, ben yaptım. Çünkü i içinde ne var, ne yok, biliyorum. Evet, evet, sağlıklı, temiz geliyor en azından. Eee, temizlik konusunda da yine dışarıdan yardım almıyoruz. Onu ben direkt sevmiyorum, ben güvenemiyorum kimseye çünkü, yani, çok incik cıncık temizlik yapılacaksa benim özel eşyalarımın içine girmesi gerekiyor. E, şimdi o da pek hoşuma gitmiyor benim. O yüzden o temizliği kendim yapmak istiyorum, yani.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Daha sağlıklı mı geliyor? Evet. Hı hı. Hı hı. Peki bu cam temizliği, ne bileyim, ımm, baca temizliği, yani, biraz daha böyle günlük olmayan, ııı, biraz daha, ımm, profesyonellik gerektiren ya da daha zor işlerde de yine kendin yapmayı mı tercih ediyorsun?
Hı hı. Hı hı. Iıı. <clears throat> Iıı, evet, yani, bacalık bir durumumuz yok bu evde henüz, eee, ama, ııı, cam temizliği normalde, ııı, ben hiç sevmem. Iıı, Türkiye'de de annem yapardı, böyle cama tırmanıp dışarıdan silmeyi falan çok severdi. Ben, en nefret ettiğim şeydir, yani. Iıı, buradaki şu an yaşadığımız evlerde, m değişik bir sistem var camlarda. Dış kısmını da içeri doğru çevirebiliyoruz camın. Iıı o yüzden çok zorlayıcı bir şey olmuyor. Yani
Ya da kendiniz? <chuckles> Evet. Çok korkunç, çok tehlikeli. Nasıl çevriliyor? 1 dakika şu an çok enteresan bir şey söyledin. Ib b böyle, şey, yapmanı istiyorum, ııı, tasvir ederek anlatmanı istiyorum. Cam karşıdan bakıyorsun, eee, tutma yeri falan normal cam gibi mi, yani, kapaklı açmalı? Nasıl?
<laughs> Iıı. Tamam. Evet. Değil. Iıı, şöyle, 1 tane büyük cam düşün, şu an cama bakarak anlatıyorum. Iıı <chuckles> camın altında, hı hı, camın alt ortasında kolu var. Iıı, bu açma kapama kolu ve cam aşağıdan alttan yukarıya doğru açılıyor.
Tamam, tamam. A hayal etmeye çalışıyorum. Tamam. A. O zaman 2 taraftan da açılıp 2 taraftan da kapanıyor mu oluyor?
Hı hı, yani, sağa, sola değil de. Eee, yani, şöyle sağa, sola açılmıyor.
1 taraflı kullanılıyor mu?
Iıı, ve s yukarı doğru açılıyor ve eğer yeterince itersen dışarıda kalan taraf içeri doğru geliyor. İçeride kalan taraf dışarı doğru takla atıyor yani cam.
Tamam. Peki, o takla attığında tam dümdüz yine kapanıyor mu? Yoksa sadece silebilmek için mi takla attın? Heh, onu sormak istedim.
Yani, kilitleyemiyorsun. Kilitleyemiyorsun ama, eee, evet, yani, tam olarak kapanmaya yakın geliyor.
Harika. Aslın bu niçin temizlik yapılabilsin diye mi yapılmış, yani, eee, ek olarak farklı bir, şeyi, var mı, eee, faydası?
Hı hı. E evet. <clears throat> Eee, hem o yüzden hem de, eee, bizim yaşadığımız ülkede çok yağmur yağıyor, kar yağıyor. Iıı, sağa sola açılan camdan içeriye yağmur yağma ihtimali var ama bunu az bir şekilde, eee, sadece alttan açarsan, kilitlersen oraya içeriye yağmur yağma ihtimali yok.
Evet. Hımm. Hımm çok enteresan. Peki, sadece bu yağmur için mi?
Evet. <chuckles> Iıı, evet, yani, yağmur, kar, onun dışında bir de temizlik kolaylığı sanırım.
Ya da kar için mi? Hımm. Evet, çok enteresan. Yani, aslında, eee, bakıldığında, hani, tüm dünyada bu cam silmek gerçekten, eee, zor bir şey. Neden bu kadar o zaman pratik bir çözüm vars varken niye kullanılmıyor? Eee, enteresan bir soru oldu gerçekten ama çok çok enteresan, yani, eee, bu bilgiyi de senden öğrenmek. Peki, şimdi sana son olarak sormak istediğim şu. Eee, siz tabii ki şanslıymışsınız daha önce aynı evde yaşamışsınız birbirinizi tanıyorsunuz. Eee, şu anda böyle, iii, yeni evlenecek ya da, iii, birlikte yaşayacak, eee, 2 kişiye, eee birkaç öneride bulunman gerekse bu, iş paylaşımı, işte, alttan alma, hoşgörü vs. ne bileyim her şeyi, eee, düşünerek, eee, neler olabilir kısaca verebileceğin önerilerin?
Evet. <laughs> Evet. <chuckles> Hı hı. Imm, tabii. Hı hı. Hı hı. Eee, yani, iletişimin çok iyi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü beraber yaşamak çok kolay bir şey değil gerçekten. Eee, bence, eee, fedakârlık da gerektiriyor, emek de gerektiriyor. Eee, ve bunların, ııı, kavgasız, gürültüsüz olmasının tek yolu bence, eee, aslında iletişimden geçiyor. Imm, bir de bu, iii, iş paylaşımını yaparken, yani, insanların, yine, konuşması lazım. "Ya, ben şunu yapmayı sevmiyorum, sen yapar mısın? Karşılığında bir takas yapalım." sistemi bence çok mantıklı. Eee, onun kullanılmasını tavsiye ederim ve yani sabır. Çünkü beraber yaşamak gerçekten sabır gerektiren bir şey. Kim olursa olsun, dünyada en çok sevdiğiniz insan da olsa, eee, sonuçta iii, birbirinizin alanını ihlal ediyorsunuz aslında beraber yaşarken bir şekilde.
I hı. Evet. Evet. I hı. Evet. Hı hı. Tabii. Kesinlikle, yani, en yakın annenle baban bile olsa insan, eee, uzun süre aynı evde yaşadığı zaman, eee, hani, kim olursa olsun birbirine tahammül edemeyebiliyor. O yüzden de dediğin gibi, şey çok önemli, eee, sabır, hoşgörü ve, eee, biraz, hani, olumluya bak olumlu yönüne bakıp, hani, bir şekilde pozitif şekilde düşünmek çok önemli. Eee, ev işleri mutlaka bir şekilde çözülür. Eee, belki bugün biri yapar eee öbür gün ötekisi yapar. Hani, yani, pislikten, eee, evdeki pislikten ölen herhâlde olmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden de çok da büyütmeden aslında böyle tatlı tatlı, eee, iş paylaşımı yaparak, eee, doğru, kolay, orta yolu bulmak, eee, daha mantıklısı olsa gerek. Harika deneyimlerini benimle paylaştın. Eee, çok teşekkür ediyorum. Eskiden 3 kişiymişsiniz belki çok yakında yine 3 kişi olursunuz. yeni iş bölümleri yaşarsınız. Çok teşekkür ediyorum.
Evet. Kesinlikle. I hı. Tabii ki. Hı hı. Imm, tabii. <laughs> Aynen öyle. Evet. <laughs> Ben teşekkür ederim, hoşça kal.
Görüşürüz.